Her sabah uyandığımda böyle bir enerji düşüklüğü yaşıyorum, yani ne kadar uyusam da ya da ne bileyim böyle, eee, yani, uyuyorum 8 saat, 7 saat, bazen 6 saat, eee, her uyandığımda böyle bir zoraki kalkma, alarmı belki erteliyorum böyle, eee, kalktığımda gerçekten kendime gelmem yarım saat falan sürebiliyor. Eee, şimdi gün içinde de çalışıyorum, sabah 9 akşam 5 bir işim var. Eee, evden çalışıyorum 3 gün, 2 gün de ofise gidiyorum. Evden çalıştığımda, eee, ayılması daha zor oluyor tabii. Eee, ofise gittiğimde biraz daha sanki rahat çünkü, eee, biraz daha erken kalkıyorum, işte dışarı çıkıyorum falan, o, eee, kış da malum şu an ve soğuk hava falan derken biraz ayılabiliyorum. Ama o zaman da işte ofisteyken de böyle, eee, gün içinde bir uyku <chuckles> geliyor. İşte, öğlen saatlerinde uyku bastırıyor falan. Evdeyken de ne bileyim saat 9'daysa işbaşım, eee, böyle s sekiz buçuk gibi kalkıyorum ama, yani, 11'e kadar falan ayılmam anca oluyor. Eee, sonrasında da bir şekilde toparlamaya çalışıyorum günü. Yani bunu nasıl değiştirebilirim? Acaba nerede hata yapıyorum? Eee, biraz da senden tavsiye almak istemiştim.
Hı hı. Anlıyorum. <chuckles> Haklısın. Anlıyorum. Hı hı. Tabii ki. Eee, evet, gerçekten de uyku düzenimizi, eee, yerine koymak, özellikle o rutin içerisinde hem dinlenmek hem işlerimizi de aktif bir şekilde yapmak zorlaşabiliyor zamanla. Aaa, ve, eee, bu konuda, aaa, özellikle, yani, gerçekten de hem yoğun bir şekilde iş hayatımız devam ettiğinde özellikle bunu rutine koymak oldukça zorlaşabiliyor ve bu konuda gerçekten yalnız değilsin ve zaman zaman, özellikle, eee, bu, uuu, bizim için sorunlu olabiliyor ve, eee, gerçekten enerjimizi almak ve onu yeterince zinde hissetmek zorlaşabiliyor. Ya, belki de vücudumuzda o yorgunluğu belli bir süre içerisinde de biriktirdiğimiz için olabilir. Bu anlamda senin bu özellikle günlük hayatındaki dinlenme rutinlerini biraz sormak ve belki de çalışma koşulların adına daha, aaa, iyi bilgi edinmek adına birkaç soru sormak istiyorum. Eee, peki, sen için gün içerisinde dinlenme saatleri, eee, uyku dışında hiç dinlenme s ııı, saatleri yaratabiliyor musun kendine?
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Tabii. Eee, yani, evden çalıştığım zamanlarda evet, biraz olabiliyor. Eee, şöyle oluyor, işte, eee, 12'yle 1 arası, eee, yemek s eee, aram var benim. Evde olduğum zamanlarda, işte, oradan biraz çalıyorum, böyle, 15 dakikaya belki bir kahvaltı yapıp geri kalan, böyle, bir yarım saatte bir şekerleme yapm yapabiliyorum. Böyle durum oluşuyor, eee, ama bu da, işte, onu yaparsam, böyle ya da bazen, eee, 5'ten sonra, işi bitirdikten sonra, böyle, bir 1 saat falan uyuyorum akşamüzeri. Ama bunu yaptığımda da gece, işte, uykusuzluk geliyor o zaman. Yani, normalde, böyle, 12.30-1.00 gibi yatarım, eee, oz şekerlemeyi yaparsam, işte, gece 02.00 olabiliyor bazen. E, doğal olarak da sabah, böyle, işte, uyanmakta zorlanıyorum ya da ne bileyim, eee, uykusuzluk hâli olabiliyor, eee, böyle durumlar mevcut.
Hı hı. Güzel. Anlıyorum. Haklıs Hı hı. Evet, aslında bu oldukça doğal. Eee, belki belli gün içe gün içerisinde belli saatlerde uykunu aldıysan, gece boyunca, eee, özellikle daha geç yatma eğiliminde olabiliyorsun. Eee, bu anlamda belki de, eee, uyku öncesi, eee, aaa, davranışlarını biraz daha sormak gerekiyor. Peki senin için, eee, uyumadan önceki pratiklerin neler oluyor? Eee, özellikle ekran kullanımın ne tarz, eee, derecede aktif?
Hı hı. Hı hı. Eee, şimdi şöyle, eee, evet o konuda biraz böyle, nasıl diyeyim, eee, kendimle yüzleştim, eee, çünkü ekran başında çok fazla duruyorum. Eee, zaten gün içinde ekran başındayım, işim bilgisayar başında. Daha sonra da, eee, biraz spor yapıyorum. Spor bittikten sonra, işte, eve geldiğimde, eee, bir ekran başı başlıyor. Eee, kendi kişisel bilgisayarımda zaman geçiriyorum. Telefonda zaman geçiriyorum ama çok fazla değil. Telefonla pek haşır neşir olmuyorum. Genelde bilgisayarda, eee, işte, zaman geçirmeyi severim. Eee, onun dışında zaten biraz da böyle film, dizi falan izliyorum televizyonda. Eee, genel olarak bir, eee, ekran başında zaman geçirmem mevcut. Yatağa da böyle geçmeden önce bir ritüelim yok aslında. Belki bir ritüel oluştursam belki, eee, daha mı rahat bir uyku çekerim, daha kaliteli mi uyku çekerim, bilmiyorum. Eee, çünkü direkt olarak böyle, işte, eee, ekranı kapatıp, eee, yatağa geçme modundayım. Hep bu şekilde ilerliyor hayatım.
Evet. Anlıyorum. Hı hı. Evet. Anlıyorum. Anlıyorum. Peki, eee, bu özellikle yatağa geçme, eee, saatlerin ne oluyor? Senin için genel olarak belli bir saati var mı ya da?
Eee, genel olarak böyle 00.00 ve 1.00 arası oluyor. Yani, eee, daha öncesi olmuyor maalesef. Yani, böyle 23.00'te falan hiç yatmam, 23.30'da falan. Hep 00.30-1.00 bazen 2.00 olabiliyor işte, dediğim gibi. Hafta sonuysa bu daha da geç olabiliyor. Eee, bel yani, 1.30-2.00'ler olabiliyor. Hafta içiyse, evet, 00.00-1.00 arasını kaçırmamaya çalışıyorum. Eee, genel olarak rutinim bu şekilde.
Anlıyo Eee, peki sabah kaç? Erken, eee, uyanma saatin kaç oluyor genelde?
Eee, sabah da genelde işte 8.30, 8.00. Ofise gideceksem, işte, eee, genelde 8.00 oluyor, evden çalışacaksam 8.30 oluyor. Yani, bir yarım saat oynama var ama gece, eee, böyle, ofise gideceğim günlerde mesela, eee, daha böyle tedirgin uyuyorum, eee, nedense bilmiyorum. İşte 7.00'de kalkıyorum bir böyle kendiliğimden. Sonra uykum kaçıyor, o, 7.00 ile 8.00 arası yatakta, böyle, işte, yarı bayık, <chuckles> o şekilde uyunur ya, eee, o şekilde böyle bir uyumaya çalışıyorum. O daha da beni aslında, eee, uykusuz mu yapıyor derler. İşte 8.00'de kalktığımda böyle daha yorgun hissediyorum. Eee, bazı günler hatta böyle, o kendiliğimden uyandığım zamanlarda, işte, atıyorum, saat 7.00, eee, uyumamayı tercih ediyorum. O zaman daha böyle bir enerjim yerinde oluyor aslında. Belki de aslında uyumamam gerekiyor o durumda çünkü, eee, vücudum herhâlde yeterli uyku aldığı için uyanıyordur. Ama ben zorluyorum bir şekilde işte o, "1 saat, 1 saattir." mantığında. Sonra kalktığımda böyle daha, eee, uykusuz, nasıl diyeyim, enerjim düşük oluyor. Eee, burada mı yanlış yapıyorum acaba? Bilmiyorum.
Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Eee, aslında, eee, ben biraz daha senin uyku saatlerinin, eee, eee, biraz daha erken alma gibi bir, eee, tavsiye verebilirim çünkü aslında uykumuzun, eee, en derin, eee, saatleri, en derin uyuyabileceğimiz ve, eee, yoğunlaşarak uyuyabildiğimiz, "öğrenme saatleri" dediğimiz, eee, uyku bölünmesinde, eee, bu aslında önemli bir bölümü, saat işte 23.00, 1.00, 2.00 tarzı saatlerde oluyor ve senin bunun bir kısmını aslında, eee, geçirdiğini, geçirdikten sonra aslında uykuya geçebildiğini, eee, düşünüyorum. Bu anlamda uyku verimliliğin bu konuda belki biraz düşük oluyor olabilir ve özellikle sabah da erken uyandığın için aslında uykunu biraz daha, aaa, tam olarak eksik de aldığın için sanırım bu anlamda o, eee, hem uyku birikmesi dediğimiz şeyi de yaşayabiliyorsun zaman içerisinde. Ya, bu, haftanın 5 günü bunu özellikle biriktirip hafta sonuna yığmak, özellikle sende galiba bu biraz da tipik ve kronik bir, eee, rahatsızlığa da, uykusuzluğa da yol açabiliyor. Bu anlamda özellikle hafta içinde belki, eee, bütün gün, eee, 23.00'de yatamayabiliyorsun, belki vücudun buna alışmış olamayabiliyor ya da programlama içerisinde bunu, o rutini sağlayamayabiliyorsun. Ama en azından böyle, hani, eee, tam olarak uykunu alabilmek ya da o erken, dinç uyanma saatini kendinde özellikle, eee, o dinçliği, eee, yakalamak adına haftada en az 2 gün bu şekilde erken yatmayı deneyebilirsin. Ve bu şekilde, eee, belki de vücudunun, eee, seni uyandırdığı zaman içerisinde vücut saatine göre de uyanmayı, ııı, belki de deneyebilirsin ve, eee, sana belki bu dinçliği kazandırabilir.
Olur. Hı hı. Anladım. Hmm. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, gerçekten mantıklı geldi. Ben hiç uzun yıllardır böyle erken saatte yatmadım. En azından, eee, böyle, haftanın 2 günü, dediğin gibi, saat 23.00-23.30'da yatsam, eee, belki o uyku süresi artacağı için ya da, eee, o kaliteli uyku artacağı için, hani, vücudum aslında bir toparlanma yaşayabilir. Güzel bir taktik bu. Eee, bunu uygulayayım ben en kısa zamanda çünkü artık vücudumun sanki o erken yatmaya ihtiyacı var gibi. Eee, tabii o on birde yattığımda sabah 6.00'da kalkarsam kendiliğimden, onu da zorlamayayım demek ki, eee, hani, vücudum yeterli uykuyu aldı diye, eee, sinyali alayım ve uyanayım mesela o saatte. Eee, bu erken yatmak gerçekten kafama yattı. Ben en kısa sürede bunu uygulamaya başlayayım.
Hı hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet de, aslında, eee, belki de bu şekilde, eee, kendi içerisinde o dengeyi de kurabilirsin. Özellikle erken kalktığın zamanlarda da kendin için, işte, farklı, eee, motivasyonlar da yapabilirsin. Örneğin, sevdiğin bir kahveyi, eee, kahve demlemek ya da, işte, eee, işe gitmeden önce bir yere uğramak ya da, eee, yürüyüşünü biraz daha uzatmak, böyle, eee, uğrak yerleri oluşturmak belki de senin, işte, küçük küçük motivasyonunu sağlayan, eee, hem de günü biraz daha uzun geçiriyormuş gibi hissetmeni de yarayabilecek, eee, ve belki de gününü zen zenginleştirecek birtakım, eee, aktiviteler de koyabilirsin bu anlamda. Aslında 1-2 saat bile olsa o enerjini mutlaka etkileyecektir.
Hı hı. Güzel. Tabii. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Evet. Gerçekten doğru dedin, bu kafamda, böyle, bir canlandı çünkü şöyle bir durum da var, eee, yaşadığım, eee, şu anki ülkede gerçekten, böyle, hava çok erken kararıyor. Eee, o yüzden ben ofise gittiğimde özellikle, o gün ışığını hiç görmüyorum, yani, sabah, işte, giderken, böyle, çok az bir güneş, eee, o da, yani, sonuçta ofise gidiyorsun, ne kadar arabayla gidiyorum falan, hani, güneşi yakalayamıyorum. Çıktığımda kapkaranlık hava, o da biraz, böyle, uyku kalitemi belki düşürüyor. Dediğin gibi ben biraz erken yatsam özellikle ofise gittiğim günlerde, işte, 11.00'de yattım. Sabah 6.00'da kalksam güne erken başlamak, eee, çok iyi gelebilir. O, mesela, eee, 6'yla 8 arası bir koşu yapabilirim dışarıda, yürüyüş yapabilirim. Eee, o gün ışığını yakalarım en azından. Hani, günü daha fazla zaman geçirme hissiyatının da hayatımda eksik olduğunu fark ettim sen deyince. Eee, bu kesinlikle uygulanılabilecek bir yöntem, eee, ve bunun eksikliğini de hissettiğim yani, hissettim şu anda seninle konuşunca. Eee, gerçekten de güzel tavsiye verdin bu konuda. Eee, genel olarak, eee, dediklerini en kısa sürede uygulamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Anlıyorum. Mutlaka. Hı hı. Haklısın. Ne demek, benim için keyifti. Umarım gerçekten de, eee, her şey yoluna girer ve, eee, o, ııı, ihtiyacın olan enerjiyi elde edersin.
Umarım, görüşürüz.
Görüşürüz.